<smacks lips> Ya, benim çok zorlandığım bir konu var. Eee, normalde çok sosyal bir insanım. İşte, arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyidir, yeni tanıştığım insanlarla da çok rahat bir şekilde, eee, iletişim kurabilirim, kendimi çok rahat ifade edebilirim. Ama şöyle bir şey oluyor: Eee, herhangi, böyle, küçük ya da büyük fark etmez bir topluluğa mesela konuşma yapacaksam inanılmaz bir şekilde geriliyorum ve bununla ilgili çok kötü deneyimlerim de var, böyle, çok utanacağım. <chuckles> Yani, bunu nasıl aşacağımı gerçekten, eee, bilemiyorum ama çok zorlanıyorum. Çünkü, işte, mesleğimin bir, eee, şeyi de bu, yani, bir, eee, yapmam gereken bir kolu diyeyim. Eee, çünkü, işte, grup çalışmaları falan yapıyorum, orada, işte, atölyeler yapıyorum. Yine, eee, bir şekilde topluluğa karşı konuşuyorum ya da mesela eğitim, eee, Zoom’dan eğitim toplantılarım olabiliyor ama, eee, çok iyi hazırlanmama rağmen bir şekilde or orada çok kötü geçiyor, yani, ben kilitleniyorum resmen. <scoffs>
Hı Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. E, peki, eee, mesela, bu, eee, gergin olduğun konuşmalar, mesela, 1 kişiye de yapsan aynı mı, 10 kişiye de yapsan aynı mı? Hani, en çok hangi durumlarda daha çok gergin oluyorsun, eee, eee, bunu düşündüğün zaman?
Hı Hı. Yani, şöyle, eee, topluluk olduğu zaman, yani, 1'den fazla kişi. Eee, şöyle, eğer, hani Efendim?
Hani, 2 kişide de aynı mı? 2 kişi de olsa aynı mı, yani? Mesela 10 kişiyle 2 kişi arasında bir fark oluyor mu?
Hı. Yani, şöyle, eğer o 2 kişiyi tanımıyorsam, <chuckles> bir şekilde bir, hani, arkadaşlık ya da başka bir şey yoksa ben o 2 kişiye eğitim vereceksem, evet, 2 kişi için de aynısı oluyor <chuckles> maalesef.
Hı hı. Anladım. Eee, peki, eee, hani, çocukluktan, eee, böyle, bir sıkıntı var mı yoksa bu sonradan bir şekilde bir anı yaşadığında mı gelişti? Hani, bununla ilgili bir şey hatırlıyor musun? Hani, çocukken belki bir sunum yapacaktın veya bir ödev tarzı bir şey, hani, dalga geçilmesi falan gibi bir şey oldu mu?
Hı hı. Hıı. Hımm. Yani, evet, aslında ortaokul dönemim, işte, anadolu lisesindeydim, aslında çok başarılı öğrencilerin olduğu bir sınıftaydım ama hep birbirimizle ben de dâhil, işte, ben onlarla o onlar benimle şeklinde çok birbirimizle dalga geçerdik. Öyle bir, eee, sınıfta yetiştim. Eee, sonrasında, eee, üniversiteye giderken şöyle bir şey yaşamıştım ben, eee, inanılmaz, böyle, inek, hani, olabilecek öğrencilerden birisiyim ama, eee, bir sunum hazırlamıştım ve inanılmaz güzel bir sunum hazırladım. Böyle, bir proje, eee, şeklinde, yani. Eee, sonrasında ben o sunumu yapmak için, eee, şeye, işte, sınıfta, eee, tahtaya çıktığımda kilitlendim ve hiçbir şekilde, eee, yani, sunum okuyabilirsin de, değil mi? Sonuçta orada notlarım var. Ben okuyamadım da yani. Öyle kilitlendim, sonra hocadan özür dileyip oturdum, yani, sunumumu yapamayıp. <scoffs>
Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Hıı. Anladım. Yani, evet, eee, bir travma, eee, gibi bir durum oluşmuş hatta, yani, bu biraz daha genç yaşta olunca, eee, daha da tabii kalıcı etki de, eee, yapıyor olabilir. Peki, böyle, sunum esnasında, hani, kaygılanınca, eee, nasıl bir, eee, sende değişim oluyor? Böyle, söyleyeceklerini mi unutuyorsun? Ya da, hani, biri soru sorana kadar konsantrasyonu sağlayabiliyorsun da biri soru sorunca mı, eee, böyle, cevaplayamıyorsun, hani, nasıl bir, eee, durum oluşuyor sende?
Olabilir. Hı. Anladım, yani, şöyle oluyor, direkt, böyle, kıpkırmızı oluyorum. Böyle, kan beynime sıçramış gibi ve, eee, o an sanki o ortamda ben yokum. Böyle, hani, eee, yok olmuşum gibi, eee, hissediyorum. Yani, işte, hiçbir şeyi göremiyorum, eee, konuşamıyorum, duymuyorum kimseyi. Tamamen, böyle, donma refleksi diyebilirim. Yani, böyle, hani, savaş, kaç ya da don <chuckles> şeyi vardır ya, refleksi vardır ya. Bende don oluşuyor orada ve h hiçbir şekilde onu, eee, hani, herhangi birinde duyamadığım için aslında, eee, çözümleyemiyorum, yani. <chuckles> Çok garip bir şey. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Anladım. Yani, peki, eee, mesela bu her konudaki sunumda da mı oluyor? Mesela çok eminsin diyelim, hani, diyelim ki, sana diyorlar ki: "Kendini anlat." Eee, hani, kendini anlatırken bile mi, böyle, eee, çok heyecanlanıyorsun, yoksa yeni bir konu anlatacağın zaman, böyle, daha mı çok, eee, strese giriyorsun? Hani, konu kısmı da fark ediyor mu senin için?
Hıı. Hıı. Yani, şöyle, şimdi sen söyleyince, eee, biraz böyle bir düşündüm. Eee, aslında mesela daha önce, işte, eğitimlerde kendimden bahsedeceğim daha, böyle, kolay, eee, konularda, <smacks lips> evet, yine çok heyecanlanmıştım. İşte, bazen kuracağım cümleleri, işte, toparlayamıyorum. Mesela, işte, bazı kelimeleri söyleyemiyorum ama belli bir noktaya geldikten sonra açılıyordum. Eee, a şöyle, eğer mesela çok emek verdiğim, çok iyi hazırlandığım ve kendime güvendiğim yeni bir şey varsa, işte, projedir, ödevdir, eee, ya da, işte, birilerine, eee, hani, sağlıkla ilgileniyorum ben bu arada, sağlık konusunda, işte, danışmanlıklar veriyorum. Eee, mesela çok, eee, bilgim olan, çok araştırdığım yeni gü bir konu var diyelim. İşte, eee, kendim de mesela heyecanlanıyorum orada ve sanki kendi heyecanım yenemeyip, eee, bir şekilde yine donuyorum, yani. Mesela çok bildiğim bir konu o da ama, eee, çok ifade edemiyorum kendimi açıkçası.
Hı hı. Evet. Hı. Evet. Hı hı. Peki, eee, hiç şey denedin mi acaba? Mesela, eee, hani, kendine küçük notlar alıp, böyle, ııı, o notlara göre, eee, hani, eee, sunumu şekillendirip, böyle, bir konu başlıkları falan, en azından, eee, mesela, eee, bir kısmını bitirip, böyle, sunumun, eee, en azından burayı bitirdim diye, belki kendini ufak ufak şeylere böldüğün için rahatlatabilirsin. Hani, sunum birden, böyle, emm, nasıl söyleyeyim, parçalara ayrılmadan yapıldığında, hani, gözünde büyüyebilir ama, eee, küçük, emm, parçalara böldüğünde biraz daha, böyle, rahatlayabilirsin. Hani, hiç bunu yenmek için, böyle, bir, eee, taktikler denedin mi daha önce? Hani, işine birazcık bile yarayan taktik aklına gelebiliyor mu hiç?
Hıı. Hıı. Yani, evet, eee, birkaç kere şöyle bir şey oldu: Zoom’dan, işte, eee, danışmanlıklarım ve grup, eee, çalışmalarım oluyor. Orada, eee, bu sorunumdan dolayı sırf, eee, şey hazırlamıştım kendime, işte, eee, PowerPoint’te hazırlamıştım. Orada altına, eee, n hani, bütün, böyle, cümlelerimi direkt metin olarak yazmıştım. Eee, şöyle oldu, ilk etapta yine takıldım. Orada düşün, yani, hani, okuyacağım şey belli, eee, ama yine mesela takılmıştım. Sonrasında, böyle, eee, ı biraz daha rahat ettim. Evet, önceden mesela hazırladığımda bu şekilde metin olarak. Eee, aynen, yani, bu biraz işe yaramıştı, diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, eee, madem, hani, bu şekilde, eee, bir hazırlanma işe yaradı, aslında bunu birazcık daha, böyle, eee, sakinleşme egzersizleriyle falan pekiştirsen, hani, o yoldan gittiğin zaman, 1-2 sunumu, böyle, heyecanlanmadan yapsan, hani, eee, o taktiğin, eee, yaradığını, gö i işe yaradığını gördüğünde, belki, eee, bunu, hani, yavaş yavaş yenmeye de başlayabilirsin. Emm, onun dışında, hani, emm, çok, böyle, kolay, eee, hani, eee, şeyler, sunumlardan biraz daha, böyle, eee, belki, eee, yaparsan, hani, eee, daha kısa sunumları mesela, bunlar için gönüllü olabilirsen eğer, böyle, bir, eee, fırsat varsa, hani, kısa kısa sunumlardan başlayıp en azından bu, eee, heyecanını yenmeyi deneyebilirsin belki. Eee, bir de şey önemli tabii, bu, eee, sakinleşmek için bazı, eee, nefes egzersizleri falan var. Hani, eee, bunları belki yapabilirsin, 4-4-4 mesela var veya dört sekiz yedi gibi, eee, değişik teknikler var. Hiç bunlara, eee, bakma şansın oldu mu, bu nefes egzersiz tekniklerine?
Hıı. Yani, evet. Hıı. Hı hı. Yani, şöyle, hani, öncesinde, böyle, emm, s sunumla ilgili YouTube’dan bazı videolar izlemiştim. İşte, öncesinde bir şekilde heyecanını, işte, yatıştırmak için, eee, dediğin gibi, nefes, eee, pratikleri önermişlerdi. İşte, bazı mesela har şey, eee, duruşlar var, vücut, ııı, pozisyonları, mesela onları denemiştim gerçekten. Eee, nefes, evet, biraz işe yaramıştı, eee, ama, işte, tam anlamıyla, <smacks lips> hani, eee, çözdü mü dersen, hayır. Ama, evet, eee, işe yaramıştı, yani, bu pozisyonlar, işte, vücudu, işte, kollarını havaya kaldırıyorsun. İşte, hani, eee, bu daha, böyle, güçlü olduğunu hissettiriyor. Hatta, böyle, bazı kanca, eee, hareketleri, eee, görmüştüm. Hani, bunu çok uygulamadım ama mesela, işte, eee, diyelim ki, işte, o sıkıntılı anı yaşadığımda, işte, mesela parmağımla, eee, kolumun bir yerine dokunduğumda, işte, rahatla, eee, düğmesine basmak gibi ama, <chuckles> çok deneyimleyememiştim açıkçası, işte panik atak olduğum için o anlarda. Evet.
I hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Aha, anladım. E, tabii. Ya, eee, aslında, şey yapabilirsin, yani, dediğim gibi, birazcık, böyle, eee, hani, bunun, böyle, eee, a aşılabilir bir şey olduğunu öğrenmeye başlayınca, aslında kaygın azalacaktır. Sonuçta kaygıyı bilinmezlikten dolayı, hani, birazcık duyuyorsun, hani, o anda ya birisi belki bir şey sorarsa falan diye olabilir. Eee, hani, o yüzden belki, eee, bir sunum öncesinde başka birisine mesela, eee,, eee, hani, sorma şansın olsa, hani, sana şimdi, “Sunumu önce sana yapabilir miyim?” diye, yani, o seni bir değerlendirse, böyle, prova yapmış gibi, eee, olsan, hani, belki, eee, o da yardımcı olabilir ama, eee, sanırım burada en önemlisi bu çocukluğunda yaşadığın şeyle alakalı belki bir, hani, psikolog veya psikiyatriste de, eee, gidebilirsin. Bu da bir çözüm olabilir. Sonuçta, hani, o oradaki bir, eee, sı sıkıntıyı görüp sana farklı şeyler de Belki, hani, başka bir şeylerden de kaynaklanıyor olabilir. O yüzden, hani, bir uzman yardımı almak da, eee, iyi bir çözüm olabilir senin durumunda.
Hı hı. Olabilir. Hıı. Doğru. Kesinlikle, doğru söylüyorsun. Çünkü gerçekten bu, beni başarı anlamında çok çok, eee, zorlayan ve bir şekilde, işte, emm, eee, sınırlayan, eee, bir olay aslında. Bunu bir şekilde çözmem gerekiyor ve, evet, dediğin gibi yani. Çünkü birçok şey, işte, izliyorum, okuyorum, deniyorum, eee, hani, çok hazırım, çok bildiğim bir konu ama yine de bir şekilde, işte, donuyorum. Demek ki dediğin gibi, aslında bunu çocukluktan kalma, eee, bir o o olayı var, yani, benim çözemediğim. Belki, işte, eee, uzman desteğiyle gidip orada o sorunu çözersem, eee, bir şekilde burada da artık beni zorlamayacak hâle gelir. Doğru söylüyorsun. <chuckles> Gerçekten. Evet, yapacağım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, Hı hı. Evet, yani, eee, tabii, bu büyük ihtimalle, hani, eee, sorunu da çözecektir. Sana da en azından "Şundan, şundan dolayı olmuş." diye belki bir, eee, hani, cevapları aldığın zaman da daha sakin kalabilirsin belki.
Haklısın. <chuckles> Teşekkürler, gerçekten. Eee, çok çok faydalı oldu önerilerin. Eee, mutlaka bunun, eee, hani, bir şekilde, eee, şey yapacağım, eee, halletmeye çalışacağım. Eee, gerek zaten. <chuckles> Teşekkürler.
Rica ederim. Tamamdır. Rica ederim. Görüşmek üzere.
Görüş